Pues mira, así concreto, no no r sé si recuerdo una, ahorita pienso más, pero a mí la verdad que que me estresaba mucho lo de la devolución, como que yo fueron de mis primeras ansiedades de la vida, yo creo, como que a mí me estresaba, como que el le recordaba un buen a mi papá de que oye, tenemos que regresarla, de verdad tenemos que regresarla, no sé qué, y luego, em, había un buzón, como que si si a ti se te pasaba la hora, em, de de que cerraban, tenías una segunda chance, eso eso me acuerdo muchísimo, que había un buzón, y podías tú como ya dejarlas ahí, o sea, aunque ya hubiera cerrado la tienda, y si estaban ahí a la mañana siguiente, como que todavía te las contaban como a tiempo. Quién sabe cuánto era lo extra de de que te cobraban, porque sí te cobraban extra, pero, o sea, la verdad creo que yo no tenía como que concepto de de dinero todavía, o sea, la verdad no ha de haber sido poquito, ¿sabes?
<laughs> Sí. <chuckles> Ah, qué bien. Ajá. Tenías que pagar, ajá. Sí, sí, pues, pero, pues, cuando está chiquito uno, pues, no, no sabe, ¿no? Y, pues, sí como que sí te preocupaba, ¿no? Y decías, como ya fuiste y tú la rentaste, y todo, entonces, pues, eh, me imagino que el que atendía ahí te dijo: "No, pues, que tiene que regresarla este día" y todo, ¿no? Entonces, tú te quedaste con eso en la mente y, pues, sí, les
Me estresaba, me estresaba no cumplir. <laughs> Ujú. Sí. Yo me sentía muy responsable. <chuckles>
Claro. Y estabas chiquita, ¿no? Como dices, pero, pues, cuando, a lo mejor, si tu papá la hubiera rentado, y tu s ustedes en tu casa a lo mejor no había sido la misma, ¿no? Pero como tú ibas, eh, fue ahí de toda la experiencia, ¿no? De de ir al blockbuster y rentarlas.
Sí. Ujú. Sí, a mí como que me da cosa que como que mis hijos ya no van a tener eso.